Oye, fíjate que a muchas personas les ha pasado que tienen como que ese tipo de dudas de que al tratar de cuidar a alguien más ¿a ti cómo te transformó cuidar a alguien más?
Fíjate que fue un tema un poco complicado. Te cuento, porque me acuerdo que fue pandemia, entonces, pues yo tenía mis clases en línea, y para mí fue como todo un reto, porque cero estaba acostumbrada a, por ejemplo, a las clases en línea, y aparte en la escuela teníamos un montón. O sea, como que ese ciclo dijeron: "Aviéntele todos los que podemos al cabo van a estar en casa". Y me acuerdo que literal, o sea, yo toda la mañana me la pasaba en la escuela y a veces está parte de la tarde. Y entonces, me acuerdo que en ese momento, una tía se enferma y también mi abuelita. Entonces, mi mamá Sí. Mi mamá como buena persona que siempre es, dice: "Ay, yo me voy y las cuido". Y yo: "Mamá, ¿estás segura que quieres ir?". Porque, o sea, tenían COVID. Entonces, tú sabes que en ese tiempo era como superinestable, incertidumbre. A mí me daba mucho miedo que ella se fuera a enfermar. O sea, está bien que quisiera cuidar a su mamá y a su hermana, pero a mí me daba miedo que se lo fueran a pasar a ella, y entonces, como no saber qué iba a pasar con ella.
Ajá. Ah, okey. Ah, si. Ujú, sí. Se les hizo fácil. Ujú. ¡Ah, la torre! Se ofreció. Ah, okey. Lo nuevo, ajá. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, si. A la torre, ¿no?, pues, es que sí, realmente sí se escucha se escucha medio fuerte, y más que nada porque en aquel entonces era como que todo lo nuevo, y solamente había puras noticias malas, eh, me acuerdo del COVID. Puras cosas malas, diciendo de que: "No, ahora pasaron tantos, o hubo tantos fallecidos", y así y asá, y literalmente, sólo decía: "De no, pues COVID, no, si te da" y hasta ahí y hasta ahí llegaste casi, casi.
Sí. Ya, ya te moriste. Sí, literal.
Ajá, ¿Y có cómo empezó ese rol contigo relacionado a que eras la cuidadora, pues, ahora sí que de esas personas? Y fue algo gradual o tal cual fue todo de golpe, que te dijeron: "¿Sabes qué?, te toca", pum. ¿Cómo para cómo fue todo eso?
Pues fíjate que, en realidad fue supergradual, porque te digo, mi mamá fue como que se ofreció a ir con ellas y me dijo: "¿Quieres ayudarme?" O sea, pero obviamente es como que te dicen: "¿Quieres ayudarme?" Y suena como vente, vámonos, pero como que te están preguntando a ver que a ver qué dices.
Ah, muy bien. Ujú. Sí, claro. Por respeto, más que nada.
Y yo dije: "Pero es que ellos también tienen hijos, ¿por qué sus hij, por qué sus hijas no las cuidan? O sea, ¿por qué tengo que ir yo?" Y yo le dije: "Bueno, o sea, lo hago por ellas, pero no se me hace justo".
Jum.
Que yo tenía muchísimas clases, tenía todo el día como, pues, imagínate clases, tareas, y así. Ajá, como bien ocupada, y sus hijas de, por ejemplo, de mi tía dijeron de que: "No, es que nosotros no nos queremos enfermar", así es, o sea, bien crudas que fueron. Ujú. Y a mí se me hacía como la verdad es que al principio me frustré muchísimo y me enojé porque yo decía: "Mamá, es que no es tu problema, entiendo que es tu mamá y tu hermana, pero, pues, también ellos tienen hijos", porque fíjate que ella se aventó toda la carga, obviamente, me tocó ir a ayudarla, y me acuerdo que ella yo ya la veía supercansada. O sea, imagínate estar cuidando a 2 personas, iba la chava que limpiaba y la casa y así, les hacia de comer, pero mi mamá hacía absolutamente lo demás para mi tía y mi abuela, entonces
Sí, bien ocupado. Ah, caray. Si, si, si. Si. Ujú, sí repartiste un poquito. Ujú. No hombre.
Yo la veía como el burnout a todo, hasta que un día, pues sí, haz de cuenta que se dormía supertarde, ya en la mañana era como que estaba supercansada, o sea, fueron, yo creo que 5 meses Sí, se deterioró bastante. Aparte de que ella, pues es muy delgada, entonces, yo la veía todavía más flaca y le decía: "Ey, ni siquiera estás comiendo bien o no estás durmiendo bien, vete a dormir, yo las cuido". Y en esos momentos como que un día sí dije: "¿Sabes qué? No, o sea", le ca le hablé a mi papá y le dije: "Mi mamá se está deteriorando bastante", ah, porque solo hablábamos por FaceTime con mi papá y con mi hermano. Entonces, mi papá era como que la veía, obviamente, no le quería decir nada, solo le decía: "Ey, ¿estás bien? Puedes pedir ayuda, o sea, dile a tus demás hermanos, dile a tu, o sea, s a tus sobrinas".
Ujú. Sí, se le notaba ya muchísimo. Ah, okey. Ya fue suficiente. Ujú. Sí, sí, sí
Y, entonces, hasta que sí llegó un momento en que ¿Mande?
¿Pero no quería tu mamá? ¿No quería ella, tu mamá, no quería pedir ayuda?, que no como que le Ah, okey okey.
Mi mamá no, no. No, o sea, ella como que pensaba que ella podía con todo, pero, pues, yo también la ayudaba, pero, pues, yo también me cansaba, imagínate, clases, tareas, estarla ayudando. O sea, lo bueno de aquí es que estaba una chava de la limpieza, que ella, pues, se aventaba muchísimo trabajo, pero, pues, de todas maneras, o sea, era bastante. Hasta que un día, ella se enferma de COVID, y fue cuando yo dije: "No" o sea, yo me quería morir, ¿eh?, porque sentí súper feo, de que dije: "Ahora son 3 personas". Entonces, en ese momento fue que le dije a mamá: "No te vas a quedar aquí. O sea, vámonos a la casa con mi papá y mi hermano", y ya fue como que: "Es que no quiero que ellos también se enfermen". Le dije: "Te ponemos en otro cuarto, y yo me hago cargo de ti, pero yo no me voy a quedar aquí con 3 personas". O sea, me dolió el corazón dejar a mi tía y a mi abuela, pero, pues, mi mamá también estaba como en riesgo, y la verdad es que nos la llevamos a mi casa contra su voluntad.
Sí, claro. Ajá. Sí, sí me imagino. Sí. Okey, oye, pues, la verdad, eh, realmente creo que tomaste una decisión madura. Porque a final de cuentas tu prioridad es tu familia directa, a pesar de que es tu abuela y tu tía, obviamente, no tienen un punto de comparación relacionado a a, a pues, a cuidar a tu mamá. Y más que nada, te quería preguntar esto, de que entiendo perfectamente que hubo un momento donde te se te sentiste abrumada, o incluso resentida de la de la forma de cómo se comportaron, pues, ahora sí, que tus primas. Y realmente, ¿cómo fue que manejaste esto? O realme o te ayudó algo a salir adelante, no sé, a lo mejor practicaste algo, o a lo mejor, no sé, platicar con un amigo o algo así, ¿cómo fue que saliste adelante después de esto?
Sí, claro. Si. Así es. Fíjate que yo tenía ya mi terapeuta, porque cuando fue la pandemia, como que yo estaba acostumbrada siempre a m a hacer muchas cosas, o como andar en la calle, hacer deportes y así. Entonces, como que tienes un ritmo de vida ya muy, ¿cómo se puede decir? Como ¿acelerado? Entonces, me acuerdo que cuando estuve en la casa fue como: "Ay, qué cool", las primeras 3 semanas, pero la cuarta, yo ya me estaba volviendo loca. O sea, yo dije: "¿Qué voy a hacer aquí encerrada todo el tiempo?". Y hablé con una terapeuta que había tenido antes, y ella me empezó como a guiar, a hacer ejercicios, eh, meditación y todo esto, Y cuando le conté ya de la situación, me dijo: "No te sientas culpable, o sea, está bien que tu mamá quiera ayudar, pero te están cargando también a ti mucho el trabajo, que tú de por sí ya tienes la universidad, vas a empezar a reprobar qué es lo que va a pasar". Entonces, cuando ya le conté que mi mamá se enfermó, pues, también de COVID, eh, me dijo: "¿Sabes qué?" Ella fue la que me dijo: "Tienes que sacar a tu mamá de ahí, porque te van a cargar a ti, o sea, las 3 personas, obviamente no vas a poder, y qué mala onda que sus o sea, las hijas de tu tía, o sea, tus primas no se quieren hacer responsables. Entonces, o sea, con el dolor de tu corazón, llévate a tu mamá de ahí, tu papá que te ayude a atenderla, y tu hermano", y así fue como pudimos hacerlo.
Ah, muy bien. Jum. Sí, sí, sí. Ajá. Ah, superbién. Ujú. Ah, la torre. Sí, sí, sí. Sí, que hayan sido así. Ujú. Ajá, okey. Pues, la verdad, siento que llegó ese consejo justo a tiempo, porque a como se escuchaban las cosas, realmente, tu mamá, incluso, estando enferma, iba a seguir cuidando de las otras personas, y nadie n o sea ajá, sí, sí, sí. De que al final de cuentas ella estaba sacrificando todo por las demás personas, y las demás no eran como para lo mínimo, tal cual. Pero hablando hablando un poquito relacionado bueno, mirando atrás más que nada, ¿qué fue lo principalmente lo que tú aprendiste relacionado con todo esto? O sea, o más bien, ¿qué te hubiera gustado que la gente supiera antes de empezar cuál ahora que empezaste a cuidar a alguien, algo así. Eh, no sé, a lo mejor, por ejemplo, un consejito que puedas dar relacionado a en ese momento fue por COVID, eh, algo que, que siempre tenías que hacer, o, no sé, algunos cuidados que tenías que tener, o algo así relacionado a eso.
Supertensa, sí. Pues, fíjate que en general era como Yo siento que descuidé muchísimo mi salud mental, que fue lo que pasó. Eh, siento que mucha gente no sabe poner límites, o sea, me incluyo, ahorita ya lo sé hacer, pero antes no. Entonces, como que tienes esa presión de que tus papás te dicen: "Ay, es que es tu familia, tienes que cuidarlos, tienes que apoyarlos". O sea, pues sí, hasta cierto punto está bien, pero no te corresponde hacer todo. O sea, yo ahorita comprendí que en ese momento estuvo supermal. Mi mamá trató de tomar toda la responsabilidad, y te estoy hablando de que, pues, tienen un montón de hermanos, son 7 hijos. Entonces, que nadie le haya querido ayudar aparte, se me hace súper mala onda. Sí, claro, entonces, yo digo y aparte, o sea, imagínate que ya no podía, porque te digo, ella es muy delgada, entonces, no podía cargar a mi abuelita, no podía cargar a mi tía, o sea, yo sentía muy feo por ella. La chava del aseo, pues, nos ayudaba y todo, pero, pues, igual no es como que también le íbamos a cargar todo a ella, porque imagínate, donde hubiera dicho: "No, pues, renuncio", no, ahora sí todo se nos cae encima. Y siento que en esos momentos como que tienes que cuidar mucho tu salud mental, o sea, hacer ejercicio, meditar, pero también poner límites, que aunque las personas no los quieran tomar, eh, hacerlos responsables. Sí, totalmente.
Ah, okey. Ujú. A la torre. Sí está muy gacho. Ujú. Ujú. También se limitaba. Sí, claro. Ujú. Sí, sí, sí, claro. Sí, y luego, más que nada bueno, es que la verdad se escucha súper sorprendente todo de cómo fueron tan ambiguas las personas. Y
Ay, fue terrible. O sea, yo ahorita me acuerdo y me vuelvo a enojar. <chuckles>
Sí, sí, sí, y es que, o sea, hasta cierto punto se escucha, incluso, sorprendente diciendo de que: "Oye, ¿sabes qué? Tu mamá es la que está así, ¿por qué no?". "No, pues es que no me quiero enfermar, que no sé". O sea, <chuckles> yo siento que
Súper mala onda, ¿verdad? O sea, simplemente, porque una entiendo, o sea, tenía bebés y tenía hijos, bueno, te la paso, pero, pues, tenía otros 2 que hasta el esposo, yo dije, cuando yo saqué a mi mamá de ahí, ella estaba, mira, ni siquiera preocupada por su salud, estaba preocupada, porque mi abuelita, ¿quién iba a ir a cuidarla y a su hermana quién le iba a ir a cuidar? Le dije: "Preocúpate por lo que te está pasando a ti. O sea, porque te tienes que preocupar siempre por la otra gente, cuando sabes que ellos tienen también familia". Era, de verdad, era tanto mi enojo que yo sí dejé de hablarle hace rato a mis tíos, porque me daba mucho coraje que, pues, no se quisieran hacer responsables. Pensaban que solo mandando dinero era como suficiente, pero, pues sabes que no. Ujú.
Sí, sí, sí. Ajá. Sí, claro. Ujú. Ella era todo. Sí. No, ¿y sabes qué? Justo eso te iba a preguntar, te iba a decir de que a final de cuentas pasaron, pues, la verdad, tú y tu mamá pasaron un momento demasiado, pues, mal, la verdad, relacionado con todo eso. Y bi e en cuestión de si un día llegan a ocupar algo, ya vieron que realmente por parte de la familia no va a pasar esa ayuda. Y después de que, ahora sí que, pues, gracias a Dios, tu mamá, pues, ahorita me imagino que está recuperada, ya pasó, ya pasó tiempo de todo eso también. Eh, la relación que tienes la relación que tienes con tu familia eh, sigue siendo una relación buena, o in o tienen como que sus límites, o incluso, tú dentro hay como que un rencorcito, no sé.
Sí. Sí, ya. Fíjate que cuando pasó la pandemia para mí sí fue como, como que me quedó ese enojo con ellos. Sí, porque la verdad es que yo estaba superenojada, yo veía, por ejemplo, el grupo de WhatsApp, y mis tíos todo el tiempo quejándose. O sea, una vez yo sí me salí Ajá, y es lo que yo una vez se la puse a un tío: "Deja de quejarte que mi mamá se aventó 6 meses así, y ella sola y nunca dijo nada. O sea, no, no digas mentiras así". <chuckles> Y ya mi papá de que: "Oye elimina eso", le dije: "No, yo quiero que todos lo vean, y no me importa que se enojen conmigo". Porque cómo es posible que sea su mamá y se esté quejando, o igual mis primas de que: "Ay es que es un buen de trabajo", y yo: "Pues, es que es tu mamá, o sea, ¿qué esperas?" Imagínate. Yo cuidaba a mi mamá, a mi abuela y a mi tía, y no decía nada. No, no estuvo bien, la verdad.
Esa espinita. Ujú. Como si estuvieran haciendo algo. <chuckles> Okey. Sí, claro. Okey. Oye Oye la verdad es que cuando pasó todo esto, ¿cuántos años tenías, perdón?
Estaba chica, es o sea, 2021 ahorita tengo 28 ¿Como 24, 23 más o menos?
Mm, okey. Después de después de haber vivido de haber vivido, perdón, esa experiencia, eh, ¿sientes que maduraste muchísimo relacionado a cómo ves la vida de ahora en adelante, incluso, la la relación que tuviste con tu mamá? Pues, al final de cuentas afrontaste esa relación junto con ella. Bueno, ese mal rato junto con ella. Sientes que te ayudó muchísimo a transformar tu tu mente y todo eso. Y luego aparte llevabas terapia, así que me imagino que tenías las herramientas, eh, como para poder afrontar un poco mejor esas situaciones.
Sí. Sí, totalmente. Fíjate que yo creo que si no hubiera llevado terapia porque me acuerdo que obviamente en ese tiempo era como: "Ay, l los que toman terapia son como gente los que están medio locos", pero yo sí dije: "Prefiero tomar terapia a que alguien me diga que estoy loca, o terminar loca". O sea, a mí se me hace una idea súper banal y tonta de que digan eso, porque toda la gente necesita terapia, pero yo creo que siempre he tenido muy buena relación con ella, o sea, siempre la hemos llevado muy bien. Y ella sabía que obviamente me iba a ir a apoyarla porque, pues, no la iba a dejar sola, pero también sí, a veces me enojo mucho con ella, porque le digo: "Deberías de pensar primero en ti que en las demás personas". O sea, ella, por ejemplo, si hay 2 panes y son 10 personas, ella trata de partirlos to para que todos alcancen, aunque a veces ella se queda con la mitad del pan, o sea, con la mitad de una rebanada, con tal de que alguien coma. Entonces, yo sí le digo: "Tienes que poner primero tu salud", porque, pues, si ha tenido como varias recaídas, entonces, sí le digo: "Eh, tienes que poner primero tu salud", igual los doctores le han dicho. Y entonces, como que
Ajá. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Que bueno. Ajá. Sí. Ujú. Sí, claro. Sí. Luego dices que es muy delgada, ¿no? También.
Sí, es que a o sea, aparte de que hace mucho ejercicio, es muy delgada. O sea, como su complexión en sí. Lo que le ha ayudado, ¿sabes? Eh, siento eso, que ha como ha hecho mucho ejercicio toda su vida, como que está, pues, musculosa. Entonces, no, yo creo que si no hiciera nada, ya se hubiera roto, así como las varitas, así.
Ajá, sí es delgada. Ajá, muy bien. Ujú. Sí, sí, sí.
Entonces, pues sí, la verdad es que aprendí muchísimo a pono a poner límites. Que también era algo que te digo que antes se me complicaba, pero, pues sí, tuvo que salir mi lado malo en ese momento, pero dije: "Pues fue necesario por cuidar también a mi mamá".
Qué bueno. Ah, okey. Oye pues, la verdad, eh, agradezco muchísimo la historia. Eh, más que nada, agradezco muchísimo que, pues, hayas abierto algo tan importante. Pues la verdad, lamento mucho también que lo hayas pasado así. Eh, gracias a Dios, ahorita todo está muy bien. Y, pues nada, muchísimas gracias por esta plática, fue muy enriquecedora, y espero que pases muy bonita tarde.
Ay, sí. Igualmente tú también, que estés muy bien y gracias por escucharme. La verdad es que aprendes mucho cuando estás en estas situaciones, o sea, como que te llevan al extremo y también sabes como los límites que puedes tener, pero pues lo bueno es aprender siempre de todas las situaciones. Muchas gracias.
Sí, claro. Nos vemos, bonita tarde.